Ouais, est-ce que tu pourrais décrire la façon dont tu partages tes créations, heu, avec les autres, que ce soit sur internet ou peut-être même avec directement heu, en direct avec des des amis ou ou autre?
Mmh mh. Ouais alors moi clairement c'est, heu, en direct, heu, parce que sur mon temps libre, en fait, heu, je crée des jeux grandeur nature.
D'accord. Ah. D'accord, des jeux de soci des jeux de société, des jeux en plein air, des, heu?
Heu, ouais, ça veut dire que Ouais, c'est tout ça à la fois, heu, c'est-à-dire qu'il a pu m'arriver de jeux de société existants, notamment le Cluedo, heu, qui est un jeu de plateau, hein, où on déplace des petits pions et le but étant de trouver, heu, l'assassin, l'arme et la pièce, heu, sur sur ce plateau en évoluant et bien, moi, je l'ai créé grandeur nature, hem, j'ai recréé un plateau, heu, à base de cerceaux et des règles du jeu adaptées au fait que ce sont des personnes, heu, vivantes, qui jouent du coup, heu, en forme de duo.
D'accord. Ouais. Ouais, bien sûr. Mmh mh. Ah. D'accord, donc pas des pions, donc, heu, des des des amis, des, heu, OK des des des humains quoi. <chuckles> OK.
Ouais, exactement. C'est ça, exactement. J'ai des amis à moi, on est environ une bande d'u d'u d'une quinzaine de personnes, avec des profils extrêmement joueurs. On adore jouer ouais, heu, on adore jouer et il y a quelques années, heu, j'ai commencé à faire ça, heu, et donc, dans l'exemple du Cluedo, par exemple, bah, il y avait, heu, 2 équi une équipe de 2. Ils étaient à par équipe de 2 personnes, où l'un jouait le pion et se déplaçait de case en case, un peu comme on déplacerait le pion sur le plateau, heu, le pion devait se déplacer et l'autre, heu, devait aller de pièce en pièce, pour échafauder des théories et discuter avec son pion, heu, donc son son binôme, heu
Ah oui, quand même. D'accord. Mmh mh. D'accord mais